Erzähl doch mal, ähm, wie machst du das? Wie testest du Ideen schnell und auch günstig?
Oh, da habe ich so 2, äh, Sachen. Einmal 'n 3 D Drucker, um so Produkte zu erstellen und Social Media.
Ah, okay, spannend. Okay, ist ja natürlich direkt sehr spezifisch auch mit, ähm, 3 D Drucker. Dass heißt, du sprichst direkt Produkte auch an. Wie gehst du denn da vor? Also, fängst du erst mal an mit der Ideenanalyse oder wie machst du das?
Mhm. Äh. Sowohl als auch. Also, äh, Ideenanalyse ja, äh, ich gehe hin, ich habe die Idee, dann gucke ich mich vielleicht so an: „Ja, ist das überhaupt macht das Sinn, da irgendwie Zeit zu investieren? Ist da überhaupt 'n Markt für?“ Und dann mache ich so 'nen ganz grobes Design dafür und fange dann an, mit dem 3 D Drucker das zu drucken. Und dann habe ich so ja, ich würde mal sagen, wenn mir 'ne Idee kommt und dass sich auch so möglich erscheint, würde ich mal sagen, so 2, 3 Tage brauche ich, um so 'n neues Produkt zu erstellen.
Okay, es ist ja ganz schön schnell, und vor allem bist du da ja auch in den kompletten, ähm, Ablauf involviert. Ähm, du sagst, du machst 'ne Art Marktanalyse. Wie gehst du denn da vor? Kannst du da so 'n Beispiel nennen, wenn du sagst: „Mir kommt die Idee einfach spontan, und dann gucke ich mir erst mal an, ob da überhaupt Interesse für besteht?"
Mhm. Genau, also 1. Schritt, das ist, glaube ich, heutzutage sehr klassisch, äh, ChatGPT <chuckles> anmachen und einmal kurz fragen, äh, so paar so Richtungs äh, Anstöße bekommen. Und dann gibt es da so Google Trends, das ich gerne benutze, um zu schauen, wie so oft so was gegoogelt wird. Oder es gibt dann auch so 'n paar Webseiten, wo es so, äh, Kundenstudien gibt, wo ich mir so was angucke, wie so der Markt in der Richtung a aussieht. Und das sind so die ersten Anhaltspunkte, die ich benutze, um da so wirklich zu schauen, macht es da Sinn da wirklich reinzu reinzusteigern quasi, um da überhaupt Geld zu verdienen?
Okay, alles klar, spannend. Also, hast du ja schon 'ne Bandbreite an Tools, denen du dich auch bedienst. Ähm, würdest du sagen, dass du die KIs dann auch schon nutzt in der Phase der Ideenfindung? Also, dass du dich quasi austauscht und sagst so „Hey, was wäre denn so dein Eindruck, was aktuell Trends sind, an was die Leute interessiert sind?" Oder kommen dir die Ideen schon selber, und du diskutierst dann nur diese Ideen, die du schon bereits hast?
Ja. Äh, die Ideen, die ich schon bereits habe. Äh, es ist für meiner Meinung auch, ähm, immer noch so 'n bisschen schwierig, äh, sich komplett auf Ideen von von den KIs zu stützen, ähm. Da setze ich l lieber auf so meine eigenen Ideen, die ich d durch eigene Einflüsse bekomme. Ähm, aber manchmal diskutiere ich die auch 'n bisschen mit der KI aus, um so zu gucken, so: Okay, ist die Richtung, die ich jetzt vielleicht mir denke, ist das überhaupt irgendwie
Mhm.
in diesem Markt, ähm ja, macht es da überhaupt Sinn, so in diese Richtung zu denken.
Okay, ja, verstehe. Kannst du denn sagen, ähm, bevor wir noch in die in die Testphase weiter reingehen, wie du zu diesen Ideen kommst? Also ist das irgendwie besonders dein Umfeld, das dich da beeinflusst oder kriegst du die Ideen auch schon dadurch, dass du auf Social Media unterwegs bist und einfach irgendwie versuchst, sehr so am am Puls der Zeit zu sein, was Trends anbelangt?
Beides, beides. Also, äh, ich gucke mir auch Social Media gerne an für solche Sachen. Man will ja irgendwie auf dem Laufenden gehalten werden. Man will ja nicht irgendwie so, ja, komplett, äh, wie sagt man, ja, stehengelassen werden quasi, was das angeht. Äh, da gucke ich gerne. Aber es kommt mir auch einfach so so durch den durch das Umfeld, wie du auch gesagt hast. So das Umfeld das, was ich mache, ist halt auch 'n Interessenbereich von mir. Und da staut man halt viel auf und dann merkt man auch schnell so: Okay, in dem Bereich ist vielleicht so 'ne Nachfrage und da kann ich das gut decken.
Okay, alles klar, spannend. Ähm. Kannst du vielleicht mal so ein Beispiel nennen, wo du sagst: „So, okay, hier war der Weg wirklich supereffizient durch die Tools, die ich irgendwie angewendet habe. Da hatte ich 'ne Idee, die, äh, gut ähm, äh, funktioniert hat für mich in meinem Kopf und habe dann durch sehr schnelle, effiziente Tests auch wirklich 'n positives Ergebnis in kurzer Zeit erzielt."?
Mhm, da habe ich 'n ziemlich gutes Beispiel. Das ist so mein Nummer 1 Produkt im Moment. Ähm. Ich bin im Hobbybereich so aktiv. Ich mag gerne so Miniaturen, Modellbau und auch so Anmalen von Statuen. Und, ähm, ich hatte immer so 'n Problem, feine Details zu malen und es gibt nix Gutes zum Üben dafür. Da habe ich 'n Produkt erstellt, mit dem man halt so so so Malübungen machen kann auf Plastiksachen quasi. Und, da habe ich dann halt so die 1. Versionen mit dem 3D-Drucker gemacht und das war das war echt gut.
Hm. Okay. Okay, und da hast du dann auch quasi durch diese Tests, die du anwendest mit den, ähm, ja, mit dem mit dem die Plattform analysieren und dann auch die Google Trends herausgefunden, dass das anscheinend, ähm, etwas ist nachdem ziemlich viele Leute suchen oder was ziemlich viele Leute, die auch in dem Bereich unterwegs sind, erwähnen dann vielleicht in ihren Posts oder Videos?
Also erwähnt wird so was eher weniger. Man merkt es aber in der äh, in der Community und so. Also, es gibt sehr es gibt Tausende von Malvideos und hier Videos und da Videos. Aber es gibt kein richtiges Produkt, was dir das so dabei hilft, das zu lernen. Und da dachte ich mir dann, dass es das ist. Und da habe ich halt auch quasi diese Marktanalyse gemacht, um zu schauen, gibt es vielleicht irgendwie so 'n Produkt, te so 'n so 'n so 'n Lernmodell, so 'n Lern Ja, was weiß ich, n irgendwas in dieser Richtung. Und gab es momentan gar nicht. Und ja, da habe ich dann das das erstellt und durch den 3D-Drucker ist das paar Euro gewesen. Wenn ich das jetzt irgendwie 'ne Firma hätte machen lassen sollen, wäre es 'n paar 1.000 € gewesen für solch so den ersten Prototyp.
Mhm. Okay, das klingt auf jeden Fall wirklich sehr effizient, ähm, wenn du jetzt auch über Kosten sprichst. Was würdest du denn sagen, wie viel Zeit und auch eventuell investiertes Geld, ähm, muss man denn da aufwenden, um, ähm, diese Tests so durchzuführen, bevor du dann wirklich das Produkt erstellst?
Mhm, ähm, also von der Maschine her, von den 3D-Drucker, den ich habe das ist auch nicht so 'n FDM-Drucker. Diese normalen Plastikspulendrucker, den man so kennt, das ist 'n SLA-Drucker. Der benutzt flüssiges Harz, der funktioniert mit UV, ist bisschen anders. Muss man schon so seine 1.000 € für alles investieren.
Mhm.
Ähm. Ist 'n bisschen aufwendiger. Zeitlich muss man auch sehr viel Zeit investieren, weil das ist der ganze Prozess zum Drucken ist sehr aufwendig. Und wenn man Produkte selber macht, muss man 3D, ähm, Modellierung können, sei es durch CAT-Tools wie Autodesk oder Blender. Und da ist schon großer Zeitaufwand drin.
Okay, das ist jetzt quasi den der Zeitaufwand, den du irgendwie aufbringen musst, um das Gerät, mit dem du arbeitest, auch selber wirklich überhaupt verstehen zu können. Ähm, wenn du jetzt sagst, die die vorherige Testphase, also wo du irgendwie sagst so, okay, ich, ähm, versuche erst mal zu analysieren, herauszufinden, wie gut so was funktionieren kann. Ähm, musst du da auch Kosten aufwenden für die Analyse oder ist es heutzutage quasi alles in Eigenregie und kostenfrei möglich?
Genau. Äh, ich versuche das so kostenfrei wie möglich zu machen. Aber ich benutze zum Beispiel ChatGPT Pro, das kostet so 20 €. Und dann hab ich noch so 'n paar Abos. Bei pa manchen Webseiten komme ich so auf die 50 €, aber zu Anfangszeiten habe ich das komplett kostenlos gemacht.
Okay. Wenn du dann so 'n Produkt dann erstellst, also, wahrscheinlich der 1. Schritt wird ja sein, dass du es erst mal für dich auch produzierst und machst und da dann auch testest, wie gut funktioniert's überhaupt, oder wo sind die die Kinderkrankheiten, die vielleicht noch behoben werden müssen? Wie testest du das dann quasi am Endkunden? Also, entwirfst du 'ne Website, 'ne Landingpage oder hast du deinen Shop und gibst irgendwie erst mal for free 'n paar von den Sachen raus und und wartest auf Reviews oder, ähm, gibst du es dann auch schon direkt in den Verkauf?
Mhm. Ja. Ähm, also ich gebe 'n paar an meinen Freunden, wenn es so es kommt auf das Produkt immer an, aber wenn das diese Hobbysachen sind, dann gebe ich das so meinen Freunden oder Leut Bekannte, die ich aus dem Bereich kenne, die testen das oft. Ähm, aber ich gehe schon sehr früh in die Richtung von Verkauf. So in den ersten 2, 4 Wochen mache ich das, um da mal so so die ersten so, ja, Anstöße zu sehen, was wirklich gedacht wird davon und wo, wie du auch sagst, wo sind diese Kinder Kinderkrankheiten drin? Was kann ich verbessern? Und ja, das macht man am besten, wenn man schon so um die 100 irgendwie verteilt hat.
Okay, äh, okay, also, dann schon doch so 'ne Menge auch. Also, du würdest sagen, damit du 'n, ähm, 'n Ergebnis irgendwie bekommst, auf das du dich dann auch verlassen kannst, machst du schon auch 'ne bisschen breitere Testphase, dass du sagst: „Ich versuche das relativ vielen Menschen in meinem Umfeld zu geben und gucke mal, ähm, wie da die Reaktionen sind." Wie gehst du dann weiter vor, wenn du, sage ich mal, nach Feedback fragst, wertest du es dann auch noch aus? Und gibt's dann quasi noch mal so 'ne andere Phase, in der du sagst: „Da, ähm, gucke ich jetzt erst mal, was alle gesagt haben, schreibe mir die wichtigsten Punkte raus und gehe die dann an“?
Genau. Mhm. Genau. Ich mache so 'n Vorverkauf, und da verkaufe ich das Produkt auch nur wirklich für die, äh, reinen Kosten, also die Lieferkosten und, äh, Herstellungskosten. Dann kommen die auch sehr günstig und sehr schnell weg. Und, ähm, ja, nachdem ich 'n guten 'n guten Verkauf habe, also so 'ne gute, äh, Men Menge verkauft habe, dann schließ ich das. Dann bitte ich auch immer um, äh, Reviews, um um, äh, Tests davon. Natürlich kriege ich das nicht von jedem. Dann habe ich so 'ne Excel-Tabelle, wo ich das mir alles wirklich auch, äh, manuell eigentlich auch aufschreibe und dann gucke und dann auch jeden äh, jede Review irgendwie auch quasi so, ja, mir anschaue und versuche irgendwie die Probleme nachzustellen oder besser zu verstehen. Natürlich sind nicht alle super, aber ich würde sagen, so um die 70 Prozent helfen mir schon echt, äh, da Verbesserungen zu finden.
Okay, okay, ist ja schon 'n relativ stringenter Plan, den du da ver äh, verfolgst und da, ähm, da rangehst. Du hast grade schon erwähnt, man kriegt natürlich irgendwie auch nicht von jedem 'ne Review, weil's ja auch, äh, freiwillig ist, so was dann zu machen oder nicht. Ähm, wäre das vielleicht 'n typischer Nachteil, oder gibt's deiner Meinung nach auch auch Fehler in so günstigen Testphasen, wo man sagt, man hat jetzt nicht großes Geld, das, ähm, breit zu verteilen und, ähm, möchte nicht investieren? Würdest du sagen, da gibt's auch, ähm, Nachteile, wenn man günstig und schnell testet?
Mhm. Ähm, ja, ähm, Rückerstattungen. Wir leben in Europa und da haben wir hier, was Onlineeinkäufe angeht, 'ne 14- Tägige, äh, Rückgabe ähm, Möglichkeit und auch eine Pflicht, von mir aus, das anzunehmen. Mir ist das noch nie so wirklich passiert, dass ich 'n großes Minus gemacht habe, aber wenn ich schon 1, 2 Leute, äh, rück zurückgeben, ist das schon 'n Minus für mich. Auch wenn's nicht groß ist, ist das halt dann blöd. Da kann ich mir vorstellen, wenn man halt 'n Produkt rausbringt und das in 'ne große Masse verkauft, dass man schon sehr schnell auf den Koz Kosten sitzen bleibt und das schon jemanden gefährden könnte, ähm. Ja, ist schon ist schon schwierig, muss man wirklich gut abwägen.
Mhm. Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Ähm, was würdest du denn, sagen, ähm, wenn du quasi noch 'n Verbesserungspotenzial sehen könntest, wenn du jetzt sagst, so: „Ja, ich glaube, das funktioniert schon alles relativ effizient und gut." aber gäbe es da noch 'n paar Stellschrauben, wo du sagst: „Da könnte man noch dran drehen, um vielleicht noch zügiger und noch kostengünstiger zu, ähm, wertvollen Ergebnissen zu kommen."?
Ja, also ich hab 1 Mitarbeiter, 'n Teilzeitmitarbeiter, aber so 'nen richtigen Produktdesigner zu haben, der vielleicht auch Teilzeit oder sogar Vollzeit für mich arbeiten würde, würde vieles verbessern, weil ich glaube, sehr, sehr viele Fehler, die ich mache, so um die 60, vielleicht bis sogar 80 %, die ich mache, die ich später ausbessern muss bei jedem Produkt, die würden wahrscheinlich nicht entstehen, wenn ich jemanden richtig Professionelles in dem Bereich hätte. Ich habe mich das komplett alles so selber angelernt, deswegen mache ich noch sehr viele Fehler.
Ah. Okay, spannend. Das ist ein sehr interessanter Punkt, den du ansprichst. Also, ähm, un um 'ne Kosten, ähm, Effizienz zu perfektionieren, kann man natürlich alles selber machen, aber das kann dann umgekehrt auch dazu führen, dass man vielleicht zu viel Verantwortung trägt und dann auch so 'n bisschen vielleicht den Überblick verliert und einem vielleicht auch durch Stress oder an manchen Ecken und Enden, wie du ja sagst, durch selber Anlernen auch, das, ähm, das Know-how fehlt, dass dadurch eventuell sogar mehr Probleme entstehen können, die die Effizienz dann wieder einschränken?
Genau. Genau, richtig. Also ich mache wirklich alles momentan selber, also die Produktion und, äh, das Design und auch das Marketing, den Vertrieb generell und auch Buchhaltung. Und das sind so viele Schnittstellen und das ist das ist auch, wie du sagst, das ist manchmal viel zu viel. Es ist stressig. Nur habe ich die Sorge halt, wenn ich jemanden anstelle, da bin ich auch für die Person verantwortlich. Wenn's mal nicht gut läuft, will ich halt nicht der Punkt sein, wo die Person vielleicht Probleme hat.
Okay, verstehe. Sprich, du meinst, du, äh, gehst dann lieber das Risiko ein, selbst die Fehler zu machen, weil du dann die Verantwortung auch nur dir gegenüber dann empfindest, irgendwie dafür geradestehen zu müssen, als wenn Fehler passieren?
Genau, auch halt, wenn mal irgendwie 'n paar Monate, was nicht gut läuft und ich kann meine Mitarbeiter nicht bezahlen. Das wär halt für mich so 'n ganz großer Punkt, wo ich dann halt diese Verantwortung habe, wo ich das halt blöd finde, wenn ich eben nicht in 'ner Position bin, komplett 100 % diesen Leuten dann halt so 'ne Arbeit geben zu können. Und das ist halt für mich momentan so der größte Knackpunkt, wo ich jetzt noch keine richtigen Professionellen bei mir angestellt habe.
<smacks lips> Okay, verstehe. Ja, das sind ja auch wirklich auch sehr viele menschliche Faktoren <chuckles> wie Sorge und irgendwie auch Verantwortungsbewusstsein gegenüber anderen, die da noch 'ne Rolle spielen. Wenn du jetzt vielleicht einmal so abschließend als, ähm, kleines Gesamtkonzept mir sagen würdest: „Ey, du hast gute Ideen und möchtest herausfinden, wie funktionieren die. Das ist der Weg, um das schnell und kostengünstig zu machen“.
Ja, 'n 3D-Drucker, am besten nicht den Fehler machen, wie ich 'n SLA-Drucker hole als 1.. FTM-Drucker ist 'n ganz gutes Ding für 200 €, 300 €. Und dann am besten versuchen, so mit Blender oder irgendwelchen anderen, äh, kostenlose Programme so viel rauszuholen, wie man kann. Weil ja, die günstigsten Sachen sind meistens, ehrlich gesagt, auch teilweise auch die besten Sachen.
Okay, spannend. Also die ganzen Tools, die einem heutzutage Gott sei Dank zur Verfügung stehen, ähm, äh, kennenlernen und sich damit auseinandersetzen und dann Ideen schnell und günstig testen. Sehr, sehr spannend. Vielen Dank für die Einblicke.
Genau. Gerne.